من أكتر الحاجات اللي فرقت معايا لمّا السفرية بتاعة مالطا، لمّا رحت مالطا، دي جزيرة صغيّرة في أوروبا آآ كلّها نُص 1000000
أها، أيوه، أيوه، إمم. إمم.
الناس هناك ما بي يعني تحس إن همّ حاطين على قلبهم مراوح، كل حاجة بيعملوها بالراحه، إحنا متعودين على الرتم السريع وبنجري وبنمد وكده، دول ناس والله حتّى طريقة مشيهم مختلفة. آآ، ابتديت ع يعني عشان قعدت معاهم فترة طويلة أنا يعني أخيرًا بقيت زيهم، بقيت اعمل الحاجة بالراحه، ما بقتش أجري، ما بقتش كل حاجة لازم تخلص في ساعتها. وك ب أنا أكتر حاجة لاحظتها إن هي اتغيرت فيَّ معاهم، إن أنا طريقة مَشيي بقت مختلفة. كنت بامد دايمًا وكده متعوّد إن أنا عايش في القاهرة، فأنا على طول لازم أجري وألحق ودايمًا ورايَ حاجة تتعمل. لأ يعني خدت منهم شويّة حتّة الهدوء والتريث، أنت الحياة ما بتجريش وراك.
<laughs> أيوه. إمم. إمم. إمم. آه. ده فرْق كبير، آه، فرق كبير بين ال آآ، رتم الحياة في القاهرة عن رتم الحياة في مالطا فعلًا، يعني ده اللي هو لأ تغيُّر فعلًا آه، طيّب آآ يعني
فرَقت جدًا معايا. ده حيقيقى. إمم. فادني جدًا جدًا طبعًا الموضوع ده، إمم.
آآ خ خدت منهم استفدت منهم بعض ال حلو أوي. طيب آآ، أنت شايف أكيد إنّه إنتاجيتك طبعًا فرقت من ال الرتم هنا مثلًا في القاهرة عن مالطا مثلًا، يعني لمّا كنت في مالطا أو ل آه، التوتّر بيقل.
التوتر بيقل، التوتّر بيقل جدًا لمّا أنت بتبدأ ما تجريش وأنت بتمشي وأنت بتاكل وأنت بتشرب، ويعني تاكل ما تاكل بالراحه، يعني أنت دايمًا بناكل متسربعين عشان نلحق ورانا كذا، <tsk> ما بتلحقش تتبسط، بتبقى على طول في توتّر، بتبقى على طول أعصابك مشدودة. طبعًا أوّل ما كل العوامل دي بتاخد وخدت مِنّي فترة، أنا ما رحتش اتحولت في يوم وليلة، يعني خدت مِنّي فترة لحد ما بقيت كده آآ، زيهم، وإن المراوح تقف وإن الدنيا تهدا بالنسبة لي، طبعًا بقت أعصابي أريح بكتير، وبقيت أهدى كتير، وبقيت منتج أكتر جدًا بفرق كبير كمان مش فرْق عادي.
إمم. إمم. إمم. أيوه.